อะฮะ ๆ เออ
50,000,000 เหรียญสหรัฐอะ คือแบบ ใช่ คือแบบ โอ้! ประเทศจีนประเทศเดียว มัน มัน มันถามารถ แบบ คือเศรษฐกิจแค่ในประเทศนั้นสามารถเลี้ยงประเทศประเทศหนึ่งได้ง่าย ๆ เลยอะ แค่แบบ 1 ธุรกิจนะ อันนี้แค่ 1 ธุรกิจเท่านั้น ลองคิดอย่างอื่นสิ แบบเทคโนโลยี หรือว่าเป็นพวกธุรกิจที่มันต้องใช้เป็นประจำ อะไรอย่างเงี้ย เป็นแบบ ใช่ ๆ มันก็เลยแบบ โอ้โฮ คือตลาดจีนนี่ถ้า ถ้าใครตีได้ ค รวยแน่นอน
<laughs> สามร้อยหาสิบ อะไรหรอ? เออ อืม อือฮึ เออ ใช่ ๆ อ้าว เออ ถูกต้องเลยเนาะ เห็นด้วย ๆ นิ อ เนี่ยว่า เฮ้ย โอ้โฮ ตลาดจีนนี้ <tsk> น่าสนใจมาก ๆ เลยเนาะ ใครตีได้นี่รวยแน่นอน แต่ก็ไม่ง่ายด้วยเนาะ แบบ ที่แบบว่าเห็นพวก ค เห็นข่าวพวกธุรกิจไทยที่ไปแบบ โอ้โฮ ตี พยายามจะ น ด่ากันไป ย นะ แย แย้ง Market share ตรงนั้นกัน โอ้โฮ แต่ก็ เฮ้ย
ใช่ ๆ ไม่ง่าย ๆ ใช่ ๆ อืม ใช่ เพราะว่าจีนเขานั่นแหละครับ ใช่จีน จีนเขามีพวก มี ค การแข่งขันมันเยอะครับ เขามีบริษัทนู่นบริษัทนี่ของตัวเอง บางทีคือ ก็อย่างว่าที่เขาบอกว่าเขาก๊อบเนี่ย ก็ ก็ก๊อบ จริงนะ ที่เวลาทำ เขาทำ ก็คือเป็นโรงงานเลย เวลาเขาก๊อบเขาก็ก๊อบจริง ใช่ ๆ คือเขา ถ้าเกิดอันไหนดีอะ ถ้า ถ้าเราเห็นอะ ธุรกิจไหนอะ ตรงไหนดีปุ๊บ
ใช่เปล่า อืม ครับผม เออ ครับ
จีนจะ จะมีธุรกิจ อย่างเงี้ย จากจีนขึ้นมาอีกเป็น 10 ธุรกิจเลย
อืม ส เนาะ สภาพการแข่งขันตลาดเขาแบบ โอ้โฮ แบบไวมากแล้วก๊อบ ก๊อบ ก๊อบกันเร็วมากเนาะ อุ๊ย แล้วคนเขาก็ขยันมาก ๆ เลยเนาะคุณบีเนาะแบบ โอ้โฮ! เขาทำงานอย่างกับเครื่องจักรแทบไม่หยุด ไม่พักเลย ก็ เฮ้ย ผมก็เลยแบบ เฮ้ย ตอนหลัง ๆ เลยไม่แปลกใจเลยที่เขาแบบว่า ก้าวมาแบบว่า อ สู้กับผู้นำอย่างอเมริกา ไร ด อย่างแบบ โอ้โฮ สูสีเลย แล้วก็เม ก ก็แบบว่า เมกาก็พยายามจะ อ่า แบบไม่ยอม อะไรอย่างเงี้ย ครับเนาะ มันก็เลยแบบ เฮ้ย สะท้อนมาที่ เอ่อ เทคโนโลยีต่าง ๆ เลยเนาะ ตอนที่ปัจจุบันที่แบบที่คุณบีบอกเลย อ่า ด DeepSeek บ้าง มันก็มาจากค่ายจีน หรือว่า เอไออื่น ๆ ไม่ว่า มันก็จะมาจากฝั่งอเมริกา ซึ่งแบบว่า เฮ้ย ประเทศใหญ่ ๆ อย่างเนี่ย มันก็ค่อนข้าง อิมแพกต์ ในเรื่องเทคโลยี เทคโนโลยีกับ กับไทย หรือว่ากับทั่วโลกเลยเนาะครับเนาะ อืม
ใช่ ๆ ใช่ ใช่ ๆ ใช่ครับ ใช่ ใช่ ๆ อือฮึ ใช่ครับ ใช่ อือฮึ ใช่ ๆ

สบายดีครับ ก็ อากาศเย็น ๆ สบาย ๆ แทบจะนอนหลับไปเลยอะครับ <chuckles>
อ๋อ โอ้โฮ เห็น เห็นด้วยเลยครับ อากาศแบบพอ พอเราว่าเริ่มมีฝน ฝยมาเรื่อย ๆ เนาะ อากาศแบบ อากาศน่านอนกว่าช่วงแบบหน้าร้อนมากเลยเนาะ
อืม ใช่ ๆ คุณรู้สึกว่า ใช่ครับ เหมือนตีน เตียงจะดูดเลย ถ้าเป็น ถ้าเป็น หน้าร้อนนี่ไม่ค่อยอยากนอนนะ เพราะว่ามันจะเหงื่อ เหงื่อเต็มเตียง อย่างเงี้ย ใช่
โอ้โฮ เออ เออ ๆ ๆ ใช่เลย อากาศ
ทางคุณเออะครับ?
โอ้โฮ เหมือนกันเลยแบบ อากาศแบบ โอ้โฮ ชิล ๆ อย่างเงี้ย แล้วก็ฝน ถ้าฝนปอย ๆ นี่น่านอน <chuckles> บนที่นอนมาก น่านอนแบบไม่ต้องทำอะไรเนี่ย เออ นะ แบบ ผมว่าเป็นข้อดีของหน้าฝนเหมือนกัน แต่ โอ้โฮ ถ้ามันตกเยอะ ๆ เราก็ออกไป ถ้ามีธุระอะไรออกไปข้างนอก ก็ลำบากเหมือนกันเนาะ เออ
อือฮึ ใช่ ๆ ๆ ใช่ ๆ ใช่ ยิ่งถ้าตกติดกันเนี่ยจะแบบ จะตากพงตากผ้านี่ไม่ได้เลยนะ
อืม ใช่เลย เป็นปัญหาตากผ้าเลยเนาะ เฮ้ย! โอ้โฮ พูดถึงเรื่องแบบตากพงตากผ้าเนาะ คุณ คุณบี มันก็เลยแบบ เฮ้ย ย ย้อนมาคิดว่า เอ่อ ในยุคปัจจุบันน่ะที่พอมันมีเทคโนโลยีเยอะขึ้นน่ะ ผม เอ่อ มันก็กลายเป็นว่า อ๋อ เราก็เริ่มเห็นไอ้พวกร้าน อ่า ซักผ้าที่แบบว่าบริการรับซักผ้ามากขึ้นเนาะ เออ ที่แบบ อา หยอดเหรียญเนี่ย ใช่
ใช่ ๆ อือฮึ ครับ อือฮึ ซักรีด อา อุ๊ย! ตอนนี้ ใช่ ตอนนี้ผุดเป็นเหมือน เหมือนเซเว่นแล้วนะ เยอะเหมือนเซเว่น อีเลฟเว่นแล้วนะ พูดตรง ๆ เลย คือเป็น เห็นแต่ละคนนี่คือทำตรงนู้น ต มันเหมือนเป็นแฟรนไชส์ แล้วคนก็ คนก็ซื้อเยอะ ทำเยอะอะเนาะ เท่าที่เห็นตอนเนี้ย
<chuckles> เห็นไหม ใช่ ๆ เนาะ เออ ครับ เออ เนาะ ใช่ เอ๊ะ มัน ผมเห็น เออ อย่างนี้มันก็ตอบโจทย์หน้าฝนเลยเนาะ แบบ เฮ้ย อ้าว คนไม่ได้ซักทิปย่าน ก็ อา ไป ส อา นั้นออกไปนิดหนึ่ง ไป อ่า ไปหยอดเหรียญทักนิดแล้วอบ แล้วก็ไม่ต้องตากเลย เออ ผมก็เห็นบางคนก็ หรือว่าบางคนแบบไม่มีเวลาทำงาน ก็ บ แบกมาช่วงกลางคืนมาซัก เออ ผมก็มองว่า เนาะ มัน อันนี้มันก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยี ที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราเหมือนกันเนาะคุณบี คุณบี คุณบีว่าไหม? หรือว่าคุณบีมองว่ามันมีแบบ มีแบบไหนที่คุณบีชอบอีกไหม หรือว่า ที่เราแบบ มันเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอะ? อืม
อืม อืม ๆ ๆ ๆ อา ใช่ ๆ ๆ ใช่ครับ ใช่ ที่ผมชอบเหรอ? ผม เอาจริง ๆ อะผม ผมอะชอบเยอะ เอาจริง คือผมเป็นคน เป็นพวกแบบ Computer guy อยู่แล้วไง ผมก็จะค่อนข้างที่จะ
อา ว้าว อืม ตีเลย
Keep up กับตรงนี้นิดหนึ่ง ซึ่ง อ่า ซึ่งสำหรับผมเนี่ย ผมมองตรงนี้มัน มันค่อนข้างปกตินะ สำหรับผมก็คือมันก้าวไปใน pace ของมันน่ะ แต่ว่ามีอันหนึ่งที่ผม ล เพิ่ง ห ที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่า เฮ้ย! อันนี้น่าสนใจ ก็คือเป็น เป็นโดรน เป็นโดรนที่ให้คนขึ้นได้
ครับ อืม ๆ อืม อ๋อ